Aku mau cerita nih Kak, terus aku butuh saran juga nih sih, terkait keuangan aku nih Kak. Jadi kayak gini nih, aku kan sebenarnya ada gaji sih Kak ya, cuman saat ini aku belum punya tabungan Kak, mau itu tabungan darurat gitu kan, mau itu tabungan apa pun. Aku sebenarnya agak takut sih Kak ya, hidup tanpa tabungan kan. Karena kita gak tau tuh keadaan ke depan, tapi aku juga bingung nih Kak cara untuk mengatur keuangan. Karena terkadang udah aku coba meminimalisir keuangan gitu kayak untuk pengeluarannya, tapi tetep ajak Kak tiba-tiba ada pengeluaran dadakan gitu kan. Jadi buat aku kayak bingung nih untuk bisa menabung setiap bulannya. Nah mungkin Kakak ada cara yang bisa aku gunain nggak Kak untuk bisa menabung ini?
Oke, silakan. Mhm. Iya. Oke, makasih banyak ya udah mau cerita dan curhat sama aku. Eee, sebelumnya, oke, apa yang kamu rasakan itu masuk akal sih. Dan itu gak cuma kamu sendiri yang ngalamin. Banyak orang juga mengalami hal yang sama ya. Ketika mereka merasa, eee, ada kecemasan tentang masa depan, ketika hanya hidup dari gaji ke gaji tanpa tabungan darurat. Dan itu wajar banget sih ketika kamu merasakan, eee, masa depan yang tidak tentu ya, apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana cara, mmm, mengolahnya nanti kalo misalnya tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kamu inginkan dan itu butuh dana yang besar gitu ya. Nah itu memang sesuatu hal yang jadi momok bagi banyak orang ya. Jadi kayak kecemasan dari banyak orang dan itu wajar dan musuh akal sih. Eee, sebelumnya, sebelum aku kasih saran dan solusi, aku boleh gak klarifikasi sedikit?
Oke. Bener, Kak. Oke. Boleh boleh Kak, eee, apa tuh?
Oh. Oke, kalo boleh tau nih, eee, seberapa besar sih penghasilan dan kapan biasanya kamu tuh kayak menerima gaji gitu?
Nah jadi aku sebenarnya kalau disebut penghasilan sesuai sih Kak ya, UMR dari lokasi aku gitu kan. Nah se biasanya aku nerima gaji itu setiap awal bulan gitu Kak, pasti di tanggal 1 gitu sampai di tanggal 5 keri kira-kira paling lama ya. Tapi sejauh ini di tanggal 1 sih Kak, konsistennya gitu kan. Nah jadi, di setelah aku d apa ya, dapat uang ini pasti aku langsung kayak, oh ini untuk uang kos, kebetulan kan aku anak rantau ya Kak ya. Ya, oh ini untuk pembagian ongkos aku gitu. Oh ini untuk uang ini, gitu kan. Nah terkadang kayak untuk nabung itu kayak berasa berat Kak karena mungkin kayak tiba-tiba kebutuhan kosnya ngelu banyak nih gitu banyak yang habis ternyata, jadi digunain. Bahkan terkadang kayak apa ya, ada di har di tanggal-tanggal bagus gitu Kak ya, kayak kayak sekarang kan lagi di akhir tahun gitu kan, banyak banget tuh promo-promo. Nah jadi kayak ah beli ajalah gitu kan, sekalian nih selagi ada promo nanti takutnya gak ada promo lagi. Nah jadi hal-hal yang kayak gini juga sih Kak yang ngebuat aku itu susah banget untuk buat nabung.
Mhm. Mmm, baik. Iya. Mhm. Iya, betul. Ah, oke. Oke baik. Nah menarik banget nih berarti kamu, eee, bar besarnya penghasilan tuh tidak leb eee, kurang lebih sebesar UMR tempat kamu ya dan biasanya tuh di awal bulan mendapatkan gajinya. Dan at itu sudah terpakai untuk biaya-biaya seperti biaya hidup, kos-kosan dan, eee, tagihan, eee, biaya-biaya tidak terduga seperti ketika kamu belanja ketika promo-promo dan diskon-diskon gitu ya? Baik. Nah, kalo boleh tau lagi, eee, biasanya ada gak sih biaya tetap seperti sewa, cicilan, tagihan, dan, atau mungkin, eee, biaya yang bisa diubah? Dan biasanya besarannya berapa sih kira-kira tiap bulan itu dari UMR berapa persen? Kemudian ada gak sih kira-kira biaya yang bisa diubah gitu, di antara biaya-biaya tetap itu?
Bener, Kak. Bener, kayak gitu. Kalau biasanya ini ya Kak ya, kalau persenannya aku bingung sih berapa ya, cuman kira-kira kayaknya ya, kayaknya kalau untuk, memenuhi kebutuhan aku, set setengah deh setengah dari, eee, gaji bulanan aku gitu kan, setengahnya itu pure untuk, aku main, aku jajan untuk kebutuhan gitu kan, nah setengahnya itu lagi, karena aku gunain tuh bayar kos aku gitu kan, selain itu kayak misalnya, aku ada sih Kak beberapa kayak pakai paylater gitu kan jadi, terkadang aku gunain untuk bayar-bayar itu gitu, makanya kayak aku biasa sisain kayak, "Oh berarti setengah ini pure untuk aku," gitu kan, oh setengah lagi, sisanya itu ya kayak, bayar kos sama yang pengeluaran tetap dan terkadang, aku juga ini sih Kak, apa ya, eee, bayar tuh untuk Netflix gitu kan karena kan aku juga, suka nonton gitu, nah jadi aku bayar tuh langganannya pakai Netflix biar supaya nanti, untuk nonton hal-hal yang baru juga nggak lama nunggunya dan mudah mencari film-film terbaru, gitu Kak.
Baik. Oke. Mmm, ya. Mmm. Mmm, ya. Oke. Baik, mhm, oke, bisa dipahami sih jadi memang banyak juga ya ternyata biaya-biaya kamu, yang dari biaya yang sangat, penting, utama, dan juga biaya-biaya tambahan yang gaya hidup ya kayak gitu, nah berarti kamu juga punya utang ah, kamu tadi selain tadi katanya ada se paylater ya berarti ada utang, yang harus bayar secara rutin kan, nah kalo boleh tau lagi selain paylater itu ada nggak sih utang lainnya? Atau mungkin ada tanggungan lain yang harus kamu bayar rutin setiap bulannya?
Bener, Kak. Iya. Kalau untuk paylater sih nggak ada lagi sih Kak, cuman di paylater itu aja, kebetulan aku memang, nggak berani nih Kak kalau ngutang di mana-mana, kebetulan itu juga aku paylater-nya itu di Shopee, karena kan kalau di Shopee ya, setiap pembayarannya itu kan enggak terlalu gede nih Kak untuk bunganya gitu kan jadi, aku selalu kayak kalau butuh apa-apa gitu kan dan uang di kantong lagi pas-pasan, itu biasanya aku pake paylater dulu, nah itu nanti setiap awal bulan, itu pasti setelah gajian langsung aku bayar Kak, jadi memang aku kayak, untuk dana darurat ini ya bener-bener, kalau aku sisihin, kayak apa ya Kak ya, ya bingung nih gimana nih nyisihinnya, jadi aku kayak ya udah dari gaji ke gaji tanpa tabungan, dan itu setiap bulan tuh, Kak, berlangsung, karena terkadang, ada juga kayak main sama teman gitu kan, nah itu kalau main sama teman juga, di dari setengah dari gaji aku itu kan jadi, aku kalau untuk ngurangin main sama teman juga agak kurangin nih Kak karena kayak, aduh kalau dikurangin main, capek dong kerja mulu, gitu aku mikirnya.
Oke. Mhm. Oke. Mhm. Ya. Mmm, baik baik oke, oke menarik sekali jadi terima kasih lagi ya udah kamu mau terbuka sama aku, dan apa yang kamu rasakan tuh bisa aku pahamin kok, jadi kesulitan dalam mengatur uang ya memanajemen keuangan, eee, itu semua dirasakan oleh banyak orang sih. Memang, eee, ilmu finansial dan keuangan itu penting sebetulnya untuk diajarkan sejak dini dan bagaimana cara mengelola keuangan juga adalah suatu hal yang sangat, penting dan relevan gitu ya untuk dipelajari oleh para pekerja ya, terutama di negara kita, Indonesia, kayak gitu. Eee, mungkin kalo aku boleh kasih saran, eee, coba diatur mate penghasilan kamu tuh langsung dibagi menjadi beberapa, eee, posisi gitu ya, jadi, misal kayak tadi 100% penghasilan kamu tuh langsung kamu kayak bagi ke, kayak metode 50-20-20-10 gitu ya misal jadi kayak 50% tuh emang udah kayak kebutuhan hidup kamu, kayak kebutuhan yang utama, kemudian yang 20% itu untuk, eee, kebutuhan kayak gaya hidup ya tadi yang kayak paylater, Netflix, dan segala macem, eee, dan entertainment kayak gitu ya, nah 20% lainnya mungkin untuk seperti, kalo misalnya kamu butuh mengembangkan skill kamu ya, kayak misalnya belajar lagi kayak gitu, nah 10%-nya itu pastikan untuk bisa tabungan, kayak gitu, nah kalo misalnya, eee, ternyata biaya hidup kamu lebih tinggi ya untuk entertainment ya, hampir sama kayak biaya, eee, utama kamu ya udah jadikan 50-40-10, yang pasti kan, ada tetap tabungan setiap bulannya walaupun kecil ya se Rp100.000 sebulan juga nggak masalah tapi pasti, kalo misalnya setahun pun jadinya besar, kayak gitu. Oke.
Iya Kak. Oke. Boleh Kak, boleh. Oke. Oke. Oke, paham sih, paham, berarti kayak aku bisa walaupun, pengeluaran aku ini setidaknya tabung aja dulu ya Kak walaupun kecil. Nanti aku coba deh karena aku memang takut banget sih Kak untuk nabung dan, takut kekurangan aja sih sebenarnya, makanya aku nggak pernah ada tabungan untuk darurat atau tabungan dan sebagainya, boleh sih Kak ini nanti dicoba. Nah, Kakak ada saran lain nggak Kak selain ta menabung ini?
Oke. Baik. Baik baik nah, eee, kalau bisa seperti yang tadi kamu, eee, sebutkan ya ternyata, sebenernya ada banyak anggaran atau mungkin biaya yang bisa diubah gitu ya, kalo misalnya biaya yang tetap tadi seperti biaya hidup ya itu kan memang, kayak kebutuhan manusia ya jadi kan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3 ya, ada kebukuan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier kayak gitu, nah kalo kebutuhan primer kan otomatis agak sulit ya untuk dirubah gitu ya biayanya, harus seperti tadi, uang makan, sewa, dan tagihan seperti listrik, telpon, internet itu kan agak susah ya tapi, tagihan-tagihan sekunder dan te tersier ini yang sebenernya bisa dirubah, seperti ada Netflix gitu terus ada kayak jalan-jalan mungkin bisa dikurangin, Netflix-nya mungkin dirubah jadi subscription yang lebih murah gitu, dan mungkin jalan-jalannya, kalo misalnya emang harus jalan-jalan, pastikan jalan-jalan ini ke tempat yang nggak terlalu mahal atau pricy gitu ya jadi mungkin deket-deket aja gitu yang penting bisa, refreshing kemudian juga bisa, eee, tadi sep Shopee paylater-nya mungkin dikurangin juga, kayak gitu. Jadi, walaupun kamu pake paylater tapi kalo misalnya walaupun sedikit tagihannya, tapi kalo banyak nanti nggak sadar keenakan malah jadi banyak kan jadinya kayak gitu, jadi, mungkin itu sih yang bisa di kurangkan tagihan-tagihan yang sebenernya nggak terlalu penting ya dan kamu masih bisa hidup tanpa tagihannya itu gitu loh, dan yang paling penting kan masa depan ya, kayak gitu.
Iya. Bener Kak. Oke. Oke. Bener bener bener, oh gitu. Bener bener bener, oke. Wah, aku paham sih sekarang, berarti kayak yang Netflix tadi bisa kali ya Kak kayak beli paket yang lebih murah ya, bener sih Kakak bilang, itu kan bisa mengurangi, pengel pengeluaran aku dan uangnya juga bisa aku gunain untuk aku tabung ya Kak, wah makasih banget nih Kak udah mau ngasih aku saran ya, nanti saran-saran dari Kakak ini aku coba, aku coba juga nih mengatur keuangan yang kayak Kakak bilang setidaknya setiap bulan itu, harus pasti nabung gitu kan walaupun kecil, dan juga kayak tadi heeh, Kakak saranin itu untuk bisa ini ya Kak, kayak yang gak penting-penting banget itu dikurangin lah gitu kan, apalagi, penggunaan paylater yang terlalu banyak juga bisa membuat hutang aku numpuk, bener sih Kak karena terkadang nggak sadar juga ya menggunakan paylater. Wah, makasih banyak nih, Kak, udah mau ngasih aku saran, udah mau dengerin keluhan aku, makasih banyak ya Kak, nanti mungkin aku bisa tanya-tanya lagi ya Kak kalau misalnya ada kendala lain.
Betul, heeh. Betul, heeh, cari masa depannya. Heeh. Walaupun kecil. Oke. Iya. Sama-sama. Oke oke senang bisa membantu kamu, semoga semua, eee, solusi yang aku kasih bisa kamu terapkan dengan baik ya dan kamu bisa, eee, menabung dengan efektif dan konsisten ke depannya. Oke, sampe jumpa lagi.
Ya Kak, sampai jumpa lagi, terima kasih banyak ya, Kak bye-bye.
Oke.